Trời ơi, mình rất là thích cái, ý á mà hả, mua cây cối về một cái cây nhỏ để ở nhà á, giống như là có thêm sức sống vậy đó bạn. Hằng ngày nhìn nó xong rồi tưới nó, tự nhiên thấy cũng yêu đời lên hẳn luôn. Thì mình cũng thực sự biết ơn vì bạn đã lắng nghe xong rồi còn đưa ra cho mình những cái góp ý nó thực tế và chân thành vậy luôn á. Mình thấy nhẹ nhàng hơn rồi, và bắt đầu mình thấy là đỡ căng thẳng hơn khi mà có thời gian để thư giãn cho bản thân rồi đó.
Đúng rồi.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

Trước đây á, thì mình nghĩ là mình cũng có một cái ít, ưm, tư tưởng như vậy, giống như là, mỗi lần mà mình định, ờ, nghỉ ngơi hay là xem phim gì đó, thì mình hay, ơ, lướt mạng xã hội đầu tiên, giống như là mình bị cái bệnh mà so sánh á bạn. Lúc đó thì đang nghĩ là lướt điện thoại cho vui thôi, nhưng mà chỉ cần bắt gặp một cái video nói về, hả, người đó đang cố gắng học thêm cái này, đã được ờ, đã được bằng thạc sĩ, hay là đã mua được nhà, mua được xe, thì bắt đầu mình lại co người lại. Rồi mình lại tắt điện thoại, mình nghĩ là: "Trời ơi, cỡ tuổi mình mà người ta đã được những cái điều đó rồi. Mà bây giờ, hả, mình ngồi mình xem phim, mình ngồi mình, ờ, thư giãn, mình cho cơ thể nó, ờ, ngủ. Vậy ch trong thời gian mình ngủ thì người ta đã mua được cái này, mua được cái kia rồi, mua được nhà cho cha mẹ rồi." Cho nên là mình hay bị cái tư tưởng vậy á bạn, nhưng mà cũng đỡ, mà bây giờ mình thấy bị <laughs> nặng hơn đó.
Lo. Ừm. Ờ, ờ, con nhà người ta. <chuckles> Ờ. Ừm. Ờ, ờ, ờ. Rồi. Lại bị công việc, đúng hông nè?

Có luôn nha. Tại vì dạo gần đây á, thì cũng nói thật với bạn là mình cũng thức hơi khuya để mà cày rất là nhiều, ờ, việc trên công ty á. Tại vì mình nghĩ có một cái nguyên nhân chính khiến mình khó có thể mà, ờ, giải trí được khi mà ở nhà, giống như là
Ừm. Ờ, đó là công việc, đúng hông nè?
Ừ, cuối năm nè, thì cái thời điểm cuối năm này nó rất là quan trọng để mà đánh giá chất lượng của một, ừm, nhân sự á. Thì, ờ, có được tăng lương hay là có được thăng chức hay không, thì cuối năm này là thời điểm mà để công ty đánh giá nó rõ nhất á. Cho nên là mình rất là áp lực luôn vì mình cũng muốn là một cái nhân sự mà tốt, được tăng lương và mình đang muốn được thăng tiến hơn á bạn, nên là mình rất là suy nghĩ rồi lo lắng hổng biết mình có nằm trong cái danh sách được thăng tiến hay không. Rồi mình cố làm nhiều cái báo cáo á, nó giống như là sếp có đưa thêm cái việc gì thì mình cũng cố nhận mình làm hết, làm hết để được ghi nhận cái công sức nè. Nên là mình sống rất là trễ đó để mà làm công việc á, nên là mình nghĩ mình rất là khó thư giãn luôn.
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. À, mình hiểu rồi, tức là cái tình trạng á, căng thẳng do công việc gần đây, nó xảy ra 3 tháng nay và nó ảnh hưởng tới cái việc, ờ, nghỉ ngơi và giải trí của bạn, thì nó đến cụ thể là do cái khối lượng công việc cuối năm nó quá lớn, đúng hông nè? Làm cho bạn lúc nào cũng đặt mình ở trong cái tình trạng là căng như dây đàn. À, vậy thì bạn ơi, trước 3 tháng trước đó 3 tháng á, kiểu là trước khi mà cái tình trạng công việc này nó, ưm, chiếm lĩnh thời gian của bạn á, thì bạn có gặp cái tình trạng tương tự không? Ờ, giống như là mình cũng khó rất là khó để mà có thể là tận hưởng cái thời gian cho bản thân của mình. Mặc dù là không phải là công việc, nhưng mà ví dụ như là mình cũng bị chi phối bởi là học tập nè, như là mình không có muốn là cho bản thân mình có cái thời gian thư giãn, thì bạn có gặp tình trạng này trước đó hông?
Đúng luôn.

Mình nghĩ là có nha, tại vì dạo gần đây á mình cũng cảm thấy cơ thể nó đau cổ vai gáy nhiều nè, đau lưng nữa, xong rồi á, giống như là mình bỏ bữa sáng cũng một thời gian dài rồi á bạn, cho nên là dạo gần đây á nha, mỗi lần mà mình để cho cơ thể nó đói quá, hoặc là mình ăn cái gì đó mình lỡ mà mình ăn ngon quá, mình ăn bị no quá á, thì trời ơi, cái, dạ dày của mình nó đau kinh khủng luôn, nó quặn nhiều lắm luôn á. Mà dạo gần đây mình cũng thấy giống như là, ờ hả, nó mệt mỏi hơn mấy tháng trước vậy đó, hồi trước á thì mình hổng có bị vậy đâu, nhưng mà dạo gần đây mình thấy cơ thể nó đi xuống á, dấu hiệu nó báo hiệu rõ rệt luôn á bạn.
Ờ. Ừm. Ừm, nghe thương thế ta, ừ, ờ, tức rồi nó có bị mất ngủ hông nè, ngủ có khó hông? Sau khi mà, kiểu, mình cố gắng là thư giãn trước khi ngủ nhưng mà hổng có thành công, mình cứ suy nghĩ tới công việc thì, ờ, nó có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái giấc ngủ của bạn hông?